Yani, o belki hayatın Ben şu anda, mesela, kendimi çok geliştirmem gereken bir dönemindeyim hayatımın. Eee, bu, işte, yüksek lisansımı yapmak olsun, işte, bir oyunculuk hobim var. Hani, o zaten başlı başına bir başarısızlık şu an. Hani, daha çok yeniyim çünkü. Ya, o kadar, eee, farklı başladım, bebek adımları ama, hani, hakikaten böyle şey, öz güven var mı, yok mu, varsa nereye gitti, hani, eee, ha o kadar, eee, farklı sektörler var ki hayatımda, eee, olacak yani başarısızlık. Eee, yeter ki öz güveni çok düşürmesin, eee, ama onun dışında, mesela, bir gün gelir, artık, işte, çok fazla sete girip çıkmışımdır, çok fazla seyahat etmişimdir, eee, ya da, işte, yüksek lisansımı başarıyla bitirmişimdir, işte, yaptığım işte iyiyimdir. Burada farkındaysan her başarıda bir öz güven, eee, kendine geliyor.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Süper ama başlamışsın. Önemli olan bu gibi. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet.
Eee, ve sonra bir yerde, "A, tamam." derim. Yani, artık stresli ya da, eee, böyle çok heyecanlı olacağım bir durum yok. Biraz daha stabil olurum. Orada bence daha iyi olur açıkçası yani.
Hımm. Hı hı. <chuckles> A! Güzel, yani, sen biraz da şey gibi mi yaklaşıyorsun acaba? Tam olarak aradığım şeyi bulursam ben orada ilerleyeceğim. Bana, eee, bu alanı kendine yaratmaya çalışıyorsun, süper. Peki, böyle Hı hı. <laughs>
Umarım. Aynen. Evet, evet, evet. Tabii, tabii, bu karakter hiç değişmeyebilir. Ben habire yeni şeyler deneyebilirim. Yani, bu bunun ne olacağını bilmiyoruz ama böyle bir, en azından, biraz daha düz bir çizgi daha iyi olabilirdi benim için.
Hı hı. <chuckles> Ay, harikasın bu arada ya. Peki, şuna, eee <chuckles>
Daha az başarısızlık getirirdi, yani, en azından.
<chuckles> Ama yine de denemeye devam. Öyle de bir durum varsa, eee, bir sorun yok gibi. Peki, yani, böyle, eee, geriye dönüp bakıyorsun ya, eee, yaşadığın dip anlar, eee, olmuş, inişler çıkışlar. Senin için peki, her biri bir dönüm noktası mıydı? Yoksa belki aralarından 2-3 tanesi bir, eee, kırılma yaşattı denilebilir mi?
O anı Tabii, aynen öyle. Evet. Yani Evet. Hıh. Hı hı.